Ähm, wie heißt 'n das noch mal? Hm, „Risiko“! Ähm, sagt, äh, äh, dir vielleicht was?
Ah, mhm. Ja, genau. Äh, so so Krieg und Strategie, das das ist auch immer ganz spannend. Da ha habe ich schon oft gespielt und da bekomme ich, äh, mich mit meinen Spielpartnern auch oft in die Haare.
Mhm. Okay.
Hm, das ist das ist dann immer so 'n bisschen es äh, es ist Strategie, aber das funktioniert natürlich auch mit Würfeln und dann ist da Würfelglück involviert. Das muss man immer so 'n bisschen abwägen. Also, ich bin immer mehr der Fan von 100 % Strategie und eher wenig Glück.
Mhm. Mm, mhm, mhm. Ja, das ist ja so wie so 'ne Schlacht vielleicht zu sehen, oder? <giggles> Also also, äh, das ist ja strategisch an ange äh, angesehen, so. Den den anderen Ja, ja. Und den anderen so 'n bisschen strategisch auszuknocken.
Ge ja, auf jeden Fall. <snorts> Ja, ha de da das macht auch Spaß. <snorts> Genau, auch mal bisschen zu nerven.
Und, äh Ja, ja, genau. Ähm, und da die Oberhand zu behalten, das ist halt auch, äh, 'ne Kunst. Das, äh, ist ja nicht jedem so vergönnt, ne? Da kann man so 'n bisschen seine Strategie ausspielen.
Mhm. <giggles> Ja.
Mhm. Und das macht dir also auf jeden Fall Spaß? Da bist du in deinem Element.
A J ja, das Ich kann mich eigentlich mit, äh, den meisten Spielen anfreunden, wenn einfach die Atmosphäre und das Beisammensein sonst stimmt.
Okay. Mhm. Also, äh, du könntest jetzt auch mit Fremden quasi 'n Brettspiel machen- das würde dir auch nichts ausmachen- wenn da der Background stimmen würde, ja, also, so
Hm. <chuckles> <chuckles> Is es ist 'n interessantes Szenario, aber ähm, also, es gab
vielleicht 'n bisschen. Mhm. Oder ist es eher nicht so? Oder gab's da mal was?
Äh. <chuckles> Ja, also, es gab schon die Situation, dass ich jetzt bei 'nem Freund zu Besuch war, der andere Leute da hatte, die ich nicht kannte. Also, es war jetzt nicht so, dass da ich komplett niemanden kannte, aber es gab schon neue Leute und da ist auch so 'n Spiel eigentlich 'ne gute Möglichkeit, um die kennenzulernen, weil man auch immer gleich 'n Gesprächsthema hat.
Mhm. Mhm, okay. Ja? Ja, ja. Ja. Du sagst es.

Ja, heutzutage gibt es ja viele Hobbys, die die Menschen so mit sich bringen oder betreiben. Eines ist Sport, Spazierengehen oder irgendwas anderes. Und dann gibt's ja noch die alte klassische Geschichte, äh, Brettspiele. Ähm, wie erklärst du dir die Freude an Brettspielen oder machst du Brettspiele oder wie ist das so?
Mhm. <chuckles> Genau. Mhm. D da da gibt's natürlich ganz verschiedene Arten von Freude. Also, wir haben, ich sage mal jetzt, die Freude, wenn man gegen seine Familie oder Freunde gewonnen hat. Äh, das ist super oder ein
Mhm. Aber alles mit Brettspiele. <chuckles> Okay. Du spielst selber Brettspiele?
Ja, genau. Oder Ja, auf jeden Fall. Ähm
Ah, okay. Was was gibt's denn so, oder was was findest du denn da so spannend, oder gibt's bestimmte Brettspiele, wo du sagst: „Hey, das das finde ich die finde ich echt toll.“?
Mhm. Also, eins meiner Lieblingsspiele ist „Siedler von Katan“.
Okay. Habe ich habe ich mal gehört. Mhm.
Da da geht's drum mhm, da geht's drum, dass man, ähm, sich so 'ne kleine eigene Stadt aufbaut. Ähm, dazu braucht man Rohstoffe und diese Rohstoffe muss man sich erhandeln von seinen Mitspielern.
Mhm. Ah, okay, ja, klingt mal spaßig. Ähm, ist es so, pa also, kann man das mit dem da gibt es ja 'n Computerspiel, glaube ich, daf dazu. Ähm
Mhm. Das das kann sein, das kann s bin ich mir nicht sicher.
Das das du dann bist du eher so der dieser, äh, alte klassische Brettspieler und, äh, eher gar nicht so auf, äh, k äh spielst das eher nicht so au aufm PC oder so oder auf der Konsole.
Ja. <chuckles> Ja. Ähm, ich sage mal, wenn's das jetzt als Brettspiel gibt, dann sehe ich da keinen Grund, das irgendwie in der digitalen Form zu konsumieren. Also, grade solche Brettspiele, da bleib ich dann gerne auch am Tisch mit meinen Freunden oder Familie.
Mhm. Ah, okay. Mhm.

Ja, andere gehen ins Fitnessstudio.
<chuckles> In den Klub.
Ja, genau. Und für dich ist es einfach so, ja
<chuckles> Und Ja, das ist halt einfach so 'ne
gechillt zusammensitzen und, äh, absolut kein Stress, kein Druck, gar nichts, sondern einfach nur schön gemeinschaftlich spielen, Freude haben, Mensch sein, ist vielleicht auch noch so, ja.
<chuckles> Ja. Mm. Genau, so Hm. Ja, dann ist es auch immer schön
Sich nicht verstellen oder so, ne? Das kommt ja auch noch Mhm.
man man kriegt da man kriegt da so 'n bisschen auch immer gleich die die Belohnung. Also, grade in diesen Spielen wie Siedler, man investiert was rein in so 'n Dorf, in so 'ne Stadt und dann sieht man gleich die Erträge, dass man neue Rohstoffe erhält. Also so dieser dieser Wechsel. Und das äh, d das mag ich einfach, wenn wenn man so was wachsen sieht.
Hm, okay. Mhm. Mhm, mhm. Ah, okay. Mhm. Ah, super. Mhm. Ja. Dann wäre ja so Architekt was für dich, oder? <laughs> So 'n Städteplaner oder so. <laughs> Wurde auch öfters mal gesucht. Vielleicht. <chuckles>
<chuckles> Das hm, das das ist 'ne interessante Richtung, aber das vielleicht nimmt das dann dir die Freude am Spielen wieder weg, wenn man das dann auch noch im im beruflichen Alltag da da muss man vorsichtig sein.
Oh ja. <laughs> Genau, da wird's von den Arbeit <chuckles> umgemünzt. Das ist auch nicht so toll. <laughs> Äh. <chuckles> Ah, okay. Mhm.
Ja, da muss man vorsichtig sein.
Okay. Ist ja mal, äh, super zu hören, was du da so alles zu erzählen hast. Ähm, ja, manche Leute finden Sp Brettspiele stressig oder langweilig. Woran liegt das und wie würdest du dem begegnen?
Mhm.

<chuckles> Ja, kann man so sagen.
Äh, was Brettspiele angeht, äh, wahrscheinlich wirst du, äh, wenn du das noch, äh
<chuckles>
'n PC oder irgendwo so strategische Spiele spielen würdest, äh, 'n sehr harter Gegner sein. <laughs> Ich glaube, das wird nicht so wird nicht so einfach sein, so, ne? <laughs>
<chuckles> <snorts> <chuckles> Kommt natürlich immer drauf an. Das ja, das kommt natürlich immer drauf an, auch wie ernst man das nimmt. Also in 'nem lockeren in 'ner lockeren Runde so. Ich manchmal steigere ich mich rein, manchmal nicht. Das kommt immer ganz drauf an.
Mhm. Okay, auf die Laune, auf die Lust, äh, in dem Moment oder ob du da jetzt wirklich Lust hast, aber aber so 'n Spiel äh, Brettspiel geht halt immer, ne? Gell? So, das ist da da kommt man dann au also, auch auf andere Gedanken so, ne? Das bringt bringt dich das auch auf andere Gedanken so? Dass du da ein bisschen abschalten kannst, oder?
Ja, genau. Das Ja. Genau, das ist Ähm, auf jeden Fall. Also, hm, ich habe es ich habe es jetzt schon n' paar Mal gesagt, dass
Ist es mhm, okay. Studierst du oder ma äh, bist du in der Schule noch oder machst du Ausbildung?
ich äh, ich arbeite schon, also aber nach so 'nem langen Tag.
Okay, du arbeitest schon. Okay. Ja, da natürlich da kann man natürlich nach 'nem stressigen Arbeitstag vielleicht ist es grade das, was dich irgendwie 'n bisschen, äh, da auch runterbringt, oder? Mhm.
Genau. Ja. Da da vielleicht dann einfach 'n bisschen was Lockereres, so 'n Spiel, wo es klare Regeln gibt, aber jetzt nicht so viel nachdenken. Also, vielleicht so 'n Kartenspiel auch mal muss nicht immer wirklich auf auf Brett.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay, das ist ja interessant. Brauchst du so was? So, äh, da dass dass du dann sagst: „Okay, hey, nach der Arbeit spiele ich das jetzt, äh, weil mich das so irgendwo 'n bisschen weil weil weil ich da so 'n bisschen meine Struktur wieder reinkriege”, oder so?
<chuckles> Ja, mhm.

<chuckles> Also, ich das das kenne ich zu gut, also, ich hatte auch oft schon Freunde da, die einfach keine Lust hatten, ähm, äh, Spiele zu spielen, und dann dann frage ich immer: „Wa was magst du eigentlich?”, weil zu sagen: „Ich mag kein Brettspiel“, ist sozusagen: „Ich mag kein Essen.“ Also irgendwie, es gibt doch für jeden da irgendwas. Es es gibt so viele verschiedene Richtungen, so viele Arten von Spielen, da muss eigentlich immer für jeden was dabei sein.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, du sagst es, tatsächlich, ist echt so. Mhm. Mhm.
Mhm, dann Dann dann gehe ich halt auf die Person ein, was sie spielen will, weil, wie gesagt, also ich finde eigentlich an allen Spielen Freude, solange alles andere passt.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Super, ja. Akzeptierst du das dann auch, wenn derjenige jetzt, äh, gar nichts weiß oder oder ist es eher dann so: „Ey, ne, du bestehst da jetzt drauf, dass du dich jetzt da, äh äh, mit einbringst oder so“ oder oder sagst du dann auch: „Hey, dann hat's ja keinen Wert, dann.”
Ja, äh <chuckles> Ja, ähm <chuckles> Ne, also das <snorts> das <snorts> Au auf jeden Fall. Also, das wenn ich merke, die Person hat wirklich gar keine Lust auf Brettspiele, dann dann zieht das auch das Spiel runter, wenn wenn sie sich überreden lässt, dann dann hat keiner was am Ende davon, und da sage ich dann vorher einfach: „Okay, wenn du nicht willst, dann machen wir jetzt was anderes.” Ist auch mal okay.
Aha. Okay. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja. Mhm. Okay, ja. Also, du bist ja auch offen für Kartenspiele oder so.
Ja, auf auf jeden Fall, also da
Was ja.
Ich bin da nicht so heiß drauf.
Aber wich dir ist es quasi wichtig, dass dieses so dass dieses Gemeinschaftliche ja. Das ist ja auch sehr rar, ne? Das gibt es ja heutzutage nicht mehr so, also, die w Großzeit trifft sich, dann geht geht was trinken oder so, oder und dann wird halt auch nur gebabbelt ja gut, das ist auch gemeinschaftlich, ne, aber, äh, ist halt dann vielleicht auch noch der Alkohol mit dabei, das ist dann n nicht mehr so toll, ähm, aber das kann man ja auch zu Hause, ne? Zu Hause kann man auch ja du bist ja eher so zu Hause, gemütlich, gemeinschaftlich, Atmosphäre passt, super. Ja, es ist doch toll. Hey, klasse. Hat mich gefreut, doch, auch 'n interessanten Einblick. <chuckles>
Genau, ich glaube, das ist der springende Punkt. Mhm. Ja. <chuckles> Genau. Eben. Genau. Ja. Mhm, ja.